คือเรื่องที่อยากจะมาคุยวันนี้อะครับ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทริปเนาะ การท่องเที่ยวครับที่ผมอะเพิ่งไปมาเลย ซึ่งในนั้นน่ะมันก็เหมือนกับไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรใหญ่โตหรอก แต่ว่า ค ระหว่างทางอะครับ มันกลับทำ ทำให้ตัวผมอะรู้สึกไม่สบายใจหลายครั้งครับ โดยเฉพาะเวลาที่ เอ่อ เหมือนกับอะไร ๆ ในทริปอะมันไม่เป็นไปตามแผนนะครับผม แล้วก็อยากจะมาระบายครับ อยากมีคนรับฟังเนาะแบบไม่ตัดสิน แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ครับก็อยากจะ เอ่อ ได้มุมมองใหม่ ๆ อยากได้เป็นคำแนะนำครับจากตัวคุณว่า เอ่อ ควรจะปรับตัวกับความไม่แน่นอนเหล่าเนี้ยครับยังไงดี? เพราะรู้สึกว่ามัน มันเป็นเรื่องที่กระทบกับจิตใจของตัวผมอะค่อนข้างรุนแรงเลยครับ
อา โอเค ได้เลยครับ งั้นถามก่อนนิดหนึ่งว่า อันเนี้ยเราไปเที่ยวคนเดียวหรือแบบกลุ่มเอ่ย?
เอ่อ ที่ผ่านมาล่าสุดนี่คือไปแบบกลุ่มครับ กลุ่มแบบ กลุ่มค่อนข้างใหญ่เลย เป็นกลุ่มของเพื่อน เอ่อ สนิทของแฟนครับ ที่เขาได้มีการ เราก็มีการเหมือนกับนัดรวมตัวกันเนาะว่าจะไปเที่ยวใน ในแบบจังหวัดภาคกลาง อย่างเงี้ยครับผม
อืม อา โอเค ได้เลยครับ อันเนี้ยเรามีเรื่องอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกว่า เรากังวล หรือว่า แบบไม่ค่อยดี หรือแบบมาเป็นทุกข์อะไรกับมัน แบบเนี้ย ก็ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไหน ประมาณไหนบ้างเอ่ย?
เอ่อ ถ้าเป็นอย่างแรกเลยนะครับ ก็ตั้งแต่ก่อนเริ่มทริปเนาะ เหมือนกับเราก็มีการ เหมือนกับประชุมกันอยู่แล้วครับ ด้วยความที่ เหมือนกับแต่ละคนน่ะ ก็มาจาก แยกย้ายกันไปทำงาน ถูกไหมครับ ตั้งแต่เรียนเลยอะ แล้วก็แยกย้ายกันไปทำงาน แต่ละคนก็มีการทำงานแบบต่างที่กัน แล้วปัญหามัน ไม่ใช่ ใช้คำว่าปัญหาเลยก็ได้ครับ มันก็เกิดตั้งแต่ช่วงที่เราวางแผนกันเลยเนาะ คือต้องวางยังงี้ครับว่า เอ่อ ตัวผมอะกับ กับ กับแฟนเนาะ ก็คือวาง เหมือนกับเป็นคนที่จะจัดสรรทริปว่า ทริปนี้มันควรจะแบบเดินทางยังไง? พักที่ไหน? ค่าใช้จ่าย อะไรอย่างเงี้ย คือมารวบ มารวบรัดอะครับ ที่เราเลย เพราะว่าเหมือนกับทางเรากับแฟนอะ จะเป็นคนที่จับชอบเที่ยว แล้วเพื่อนก็เหมือนกับมอบหมายหน้าที่ตรงเนี้ยให้ ให้ ให้กับผมกับแฟนนะ ดูแลตรงนี้ ซึ่ง ปัญหามันเกิด ก็คืออย่างที่บอกครับว่า แต่ละคนน่ะ ก็เหมือนอยู่ต่างที่กันเนาะ แล้วพอที่จะต้องแบบมา มารวมตัวกันว่า เอ่อ เราจะไปรวมกัน อย่างเงี้ย การเดินทางอะมันจะ มันจะเป็นยังไง? แล้ว เหมือนกับค่าใช้จ่ายที่แต่ละคนมา มันก็แบบมี มีราคาเลาะ หรือค่าใช้จ่ายที่มันไม่เท่ากันน่ะครับ มันค่อนข้างที่จะมีความสะเปะสะปะ ทีนี้ครับก็เกิดเป็นแบบ โอ้โฮ! ความแบบ อันนี้เลยครับ ไม่ลงรอยกัน ไม่ลงตัวกัน ตั้งแต่แบบก่อนจะเริ่มทริปเลย แต่มันก็ผ่านพ้นมาได้ครับ แต่เหมือนกับว่า พอ พอเราตบ ๆ เนาะว่าทริปเนี้ย รูปร่างมันเริ่มจะออกแล้ว เราเริ่มเห็นแบบหน้าตา เราเริ่มเห็นแบบสันคิ้ว สันจมูกมาแล้วว่า เออ มันจะหน้าตาเป็นยังไง พอได้ทริปนะครับ เราก็ได้ว่า เอ่อ เรา เราจะไป ตาม แพลน เลยครับว่า เราจะไปเจอกันตรงนี้นะ แล้วก็เหมือนกับนั่งรถตู้กันไปที่จังหวัด แต่เนี้ยครับ ก็คือเป็น ข เอ่อ ขอบอกว่า เป็นจังหวัดนครนายกครับ ก็คือเราจะไปเที่ยว ตามแบบ โอ้โฮ! เป็น เหมือนกับมีสถานที่ท่องเที่ยวเนาะ ทั้งแบบทางธรรมชาติก็เยอะ สถานที่ท่องเที่ยวแบบที่เป็นเหมือนกับร้านของแบบดารา อย่างเงี้ย ก็เยอะครับ เราก็ว่า เออ อยากจะลองไปเที่ยวดูครับผม ก็เกิดมาเป็นทริปทริปนี้ครับ
ครับผม อา <chuckles> ครับ อื้อฮือ อา ครับผม อืม ครับผบ อื้อฮือ อา นับโพ้ อา อื้อหือ อันนี้ได้แบบว่า มีการไปแบบเชิง แอดเวนเชอร์ ขึ้นเขา ขึ้นห้วย เที่ยวน้ำตก อะไรแบบนี้เลยไหมครับ? หรือว่าแบบแค่เที่ยว อาจจะอยู่ในตัวเมือง หรือว่าไปตามแหล่งวัฒนธรรม อะไรแบบนี้แทน
โอเคครับ คือตามแพลนเนาะ วันแรกของเราเหมือนกับพอเราเดินทางไปถึงอะครับด้วยรถตู้ เอ่อ ทาง ทางผมกับแฟนก็เหมือนวางไว้ว่า เอ่อ เราจะไปเหมือนกับร้านอาหารครับที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนั้น แล้วพอ พอเรา เราเหมือนกับกินเสร็จเนาะ เราก็จะเลือกที่พักครับ ที่พักที่เราเลือกไว้ ก็คือเป็นเหมือนกับพูลวิลลาเลยครับ เราก็จะอาศัยเวลานั้นน่ะ แบบทำ เหมือนกับไปซื้อของเข้ามาเนาะ ทำอาหารกินกันเองแบบ เอ่อ สนุกกันแล้ว เล่น อะไรประมาณเนี้ย แล้วเหมือนกับกิจกรรมในวันถัดมาครับ เราก็จะมีแพลนว่า เรา เราจะไป แอดเวนเชอร์ ครับ อย่างที่คุณบอกเลย ก็คือเป็นลักษณะของการ เอ่อ ขับรถครับ ATV ตามแบบช่องทางเนาะ แอดเวนเชอร์ หน่อย ๆ ตามแบบ เอ่อ ใน ในป่า อย่างเงี้ยครับ แล้วพอเสร็จปุ๊บ พอช่วงบ่ายเราก็จะพากันนะครับไปล่องแพ เออ ประมาณนี้ครับ เป็นทริปคร่าว ๆ ที่เราวางไว้ครับ
ครับผม อืม ครับ อืม อะฮะ อ๋อ ครับผม อะฮะ อืม โอเค อา แล้วอย่างเงี้ย มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเอ่ย? รู้สึกแบบว่า เป็นความกังวลของคุณเองที่มันเกิดขึ้นมา หรือว่ามัน โอเค ไอ้ความกังวลตอนแรกที่เราจัดทริปนู่นนี่นั่น แล้วมันก็อาจจะมีไม่เป็นแผน ไม่เป็นไปตามแผนบ้างเล็กน้อย ตามที่เราแบบอยากจะให้มันเกิดขึ้น หรืออะไรแบบนี้ ตั้งแต่ตอนที่รวมตัวกันเลยเนาะ จากที่เล่ามา แต่ว่าโอเคมันก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้ว แล้วทีนี้ในระหว่างทริป มันมีอะไรที่มันเป็นความไม่แน่นอน หรือว่าแบบ Accident เกิดขึ้น อะไรแบบนี้ แล้วเรารู้สึกว่า เรารับมือได้ยากจัง อะไรแบบนี้ไหมครับ?
ครับ อืม ครับ อืม ครับ โอ้ โอ้โฮ ๆ เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกเลยครับ คืออย่างที่บอกเนาะว่า เวลาที่ผมกับแฟนไปเที่ยวอะ เหมือนกับพอเราเป็นแฟนกันน่ะ เราก็เหมือนกับมัน มันจัดการได้เนาะ ด้วยจำนวนคนที่มันค่อนข้างน้อยแบบ เออ เรา เราก็เป็นคนที่เหมือนกับ เอ่อ รู้จักกันมาแบบครึ่งค่อนชีวิตกันแล้วครับ ต่างคนก็ต่างรู้แบบครึ่งหนึ่งของอีกฝ่ายแล้ว อย่างเงี้ย มันดู อะไรมันก็ดูจะง่ายไปหมด แล้วดูพูดคุยง่ายครับ แต่ด้วยบริบทตรงเนี้ย เหมือนกับผมไปเที่ยวกับกลุ่มของเพื่อนสนิทแฟน อย่างเงี้ยครับ เป็นเพื่อนที่ ที่ ที่เราก็ไม่ได้อาจจะไม่ ไม่รู้ว่า ควรจะใช้คำพูดไหน ที่พอพูดไปปุ๊บมันจะดูแบบ เอ่อ เขาจะเข้าใจในประเด็นที่เราต้องการสื่อสารไปไหม อะไรประมาณเนี้ยอะครับ ซึ่งปัญหามันเกิดขึ้นในวันแรกครับ คือเหมือนกับ เอ่อ ก็คือ เอ่อ ทุก ๆ ทริปแหละ ผมเชื่อแหละ ทุกกลุ่มเพื่อนจะมีเหมือนกับเป็นบุคคลท่านหนึ่งเนาะ ที่จะ เหมือนกับว่า เอ่อ ดูแลเรื่องของ เอ่อ เวลา ไม่ได้ครับ ก็คือเขาก็จะมา มาสายเป็นประจำ อย่างเงี้ย คือแล้วด้วยความที่เรานัดกัน เอ่อ เวลาตอนนั้นน่าจะประมาณ 9 โมงครับ ถ้าจำไม่ผิด แล้วคือ เรา เราก็เหมือนกับ เอ่อ จองเกี่ยวกับที่พักไว้แล้วว่า เออ เรา เราจองที่พัก ซึ่งวันแรกอะ มัน มันก็เหมือนกับจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากครับ แต่ด้วยความที่เราอะ ตัวผมอะ ว เอ่อ วางแผนไว้แล้วว่า เราจะ จะ ควรที่จะไปถึงร้าน ร้านอาหารที่เราจะไปอะเวลานี้ เพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบ เออ มัน มัน พอเรากินเสร็จปุ๊บเราก็จะเหมือนพากันน่ะ ไปซื้อของเนาะที่ห้างสรรพสินค้า เพื่อที่จะมาแบบทำเป็นอาหารกินเองในช่วงเย็นน่ะ เวลามันจะต้องแบบตาม ไดอะลอก เป๊ะ ๆ แต่ด้วยความที่เราอะออกจาก เอ่อ ตัวกรุงเทพอะครับ ที่จะไปนครนายกอะ ที่เรานั่งมีการวางแผนว่าเราจะนั่งรถตู้รวมกันไป ใช่ไหมครับ เออ มันกลายเป็นว่า ทำให้เวลาของรถตู้อะมันต้องเลตออกไปครับ จาก จากเดิมอะที่เรานัดเวลาเขา 9 โมงอะ มันกลายเป็น โอ้โฮ ตอนนั้นผมจำได้ว่า พระอาทิตย์อะมาอยู่ที่หัวเราแล้วอะ คือเราไม่เห็นเงาของตัวเองแล้วครับ คือมัน เขามาก็แบบเที่ยง ถูกต้องครับ มันเลยเป็น โอ้โฮ ความรู้สึก ยอมรับครับตอนนั้น ก็คือรู้สึก fail แล้วก็รู้สึกแย่เหมือนกันครับว่า เอ่อ เรา เรา ที่จริงมัน มันก็ควรจะเป็นสิ่งที่เราสามารถปรับตัวกับความไม่แน่นอนได้ แต่เรารู้สึกว่ามัน <tsk> เราแย่กับจุด ๆ นั้นนะครับ ที่มันผ่านมามาก ๆ เลยครับ ไม่รู้ว่าพอจะมีคำแนะนำอะไรไหมครับ?
อืม ครับ <chuckles> ครับผม อืม ครับผม อา ครับผม <chuckles> ครับ อืม ครับ อืม ครับผม อะฮะ อืม ครับผม จะเที่ยงบ่ายไปเลย อืม อืม อือ ๆ เอาจริง ๆ แล้วเรื่องเนี้ย ก็ค่อนข้างจะปรับยากนะครับ หมายถึงว่าถ้าจะให้ไปปรับเขาเองเลยเนี่ย ผมคิดว่า ถ้าคนมันจะสายยังไงมันก็สายเหมือนเดิม เขา ถ้าเขาไม่ได้ปรับที่ตัวเอง หรือว่ามีความคิดว่า เฮ้ย เราสายคนเดียว เขาได้มีการขอโทษขอโพยอะไรไหมครับ? แบบ อุ๊ย ขอโทษทีที่เขามาสาย หรืออะไรแบบนี้ เขาติดธุระจริง ๆ อะไรแบบนี้ เขามีได้พูดแบบนี้บ้างไหมครับ?
อืม ครับ อืม ครับ เขาก็บอกว่าเมื่อคืนก็ไปสัง สรรค์ มาครับ แล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักไปหน่อย ซึ่งด้วย ด้วยความเป็นเพื่อนแหละครับ แล้วด้วยความที่เหมือนกับว่า เออ ไหน ๆ ก็แบบมาพร้อมกันแล้ว ก็อยากให้เหมือนกับทริปมันรันต่อเนาะ มันแบบดำเนินการไปต่อโดยแบบไม่ ไม่อยากสร้างเป็นความขัดแย้งครับ แล้วก็พยายามบอกตัวเองอย่างงี้ตลอดนะ แต่สุดท้ายครับมันก็เป็นความรู้สึกแบบ เออ แย่อยู่ดีว่ามัน มันควรจะเป็นแบบนี้สิ จากเดิมที่ ที่ว่าเราควรจะไปถึงร้านอาหารเวลาเท่านี้ แล้วเราก็ไปซื้อต่ออะครับ มัน ทุกอย่างมันเลื่อนไปหมดเนาะ ได้เหมือนกับว่าวันนั้นน่ะเราก็ได้กินแบบทำอาหารกันน่ะครับค่ำเลย แต่มัน มัน มันก็ไม่ได้ คนอื่นอะครับ ดูไม่ได้เป็น มีปัญหาเนาะ เราก็เลยอยากที่จะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปอะครับ
อา อืม ครับผม อา <chuckles> อืม ครับผม อือ โอเค ถ้าอย่างงั้นนะครับผมนะ <tsk> อืม สำหรับผมเองนะ ถ้ามองจากมุม มุมในคนนอกเนาะ เอามุมในคนนอกก่อนแล้วกัน ผมคิดว่าจริง ๆ แล้วเราอาจจะไหลไม่ต้องไปตาม แพลน เป๊ะ ๆ ก็ได้ครับ ถ้าสมมุติว่า ตัวเขา ตัวเพื่อนเราเนี่ยมีใครสักคนในกลุ่มเนี่ยเขามาสายไปแล้ว มาอะไรไปแล้ว โอเค บางทีอาจจะหลุดแผนจาก อะ เราจะไปนั่งกินข้าวก่อน แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแวะตลาด รีบนู่นนี่ อะไรอย่างนี้เนาะ กลายเป็นว่า ถ้าอย่างนั้นนะครับ เรากินบนรถไปเลยแทนได้ไหม? อาจจะใช้เวลาบนรถให้เยอะขึ้นไปเลยในเมื่อ โอเคมันสายไปแล้ว แล้วตอนเที่ยงเนี้ย มันก็อาจจะไปถึงร้านนู้นไม่ทันแล้ว จากที่ แพลน ที่เราวางไว้ เราก็อาจจะ อะ แวะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ ๆ ก่อน หาของกินหรือแวะปั๊มน้ำมันที่มีร้านขาย ร้านค้าขายเยอะ ๆ ก่อนเพื่อ อ่า ซื้อเป็นกับ ซื้อเป็นข้าวกลางวันเอามากินกันบนรถ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตรงไปที่ตลาดเลย เราก็ซื้อ จับจ่ายใช้สอยของที่เราจะเอามาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารเย็น คือเหมือนกับว่า ตัดกิจกรรมออกไปเลยหนึ่งกิจกรรมเพื่อคงรักษาเวลาเดิมไว้อยู่ แต่ถ้าสมมุติว่า เราทำแบบเนี้ยไม่ได้ เรายังอยากจะให้มันเป็นตาม แพลน เดิม อันนี้อาจจะต้อง ลองปล่อยวางนิดหนึ่งครับว่า โอเค ในเมื่อมันเป็นแบบนี้ไปแล้ว อ่า แล้วทางกลุ่มเพื่อนเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไร อะ ไม่เป็นไร ถ้างั้นก็ปล่อยจอย ถือว่าทุกคนมาสนุกสนานใช้เวลาร่วมกัน เราก็คง แพลน เดิม แต่ว่าก็อาจจะต้องบอกทุกคนไว้ว่า ถ้าอย่างงั้นน่ะในแผนเดิมอะ มันอาจจะกินข้าวค่ำนิดหนึ่งนะ เพราะว่าเราเลทกันมาหลายชั่วโมงแล้ว เรายัง หรือไม่ก็อาจจะถามเขาไปเลยก็ได้ครับ ตั้งแต่แบบ ทุก แบบตอนขึ้นรถรวมกันไปแล้วอย่างเงี้ย ถามไปเลยก็ได้ว่า เนี่ยเราอาจจะมีแบบว่าไปถึงร้านช้าหน่อยนะ เราอาจจะมีการทำกับข้าวตอนเย็น ๆ เนี่ยช้าลงไปอีกนิดหนึ่งนะ ทุกคนโอเคไหม ถ้าทุกคนโอเค เดี๋ยวเราคงแผนเดิมกัน แต่ถ้าทุก สมมุติว่า ทุกคนอยากจะกินข้าวตอนเย็นให้มันเร็วขึ้นนิดหนึ่ง หรือว่าตามแผนเดิมเนี่ย ถ้าอย่างงั้นน่ะ เดี๋ยวเราหาทานข้าวกันบนรถเลยดีไหม? อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผม เป็นการซาวนด์เสียงไปเลยในตัว เราจะได้ไม่ต้องมาวิตกกังวล จริง ๆ ผมเข้าใจคุณมาก ๆ เลยนะครับ เพราะว่าเราเป็นคนคิด แบบทริปท่องเที่ยวอะเนาะ เป็นคนจัดการทุกอย่างเลยอะ เราก็อยากจะให้มันแบบเป๊ะ ๆ ๆ ตามที่เราจัด แต่อย่างเงี้ยแหละครับ มันคือความไม่แน่ นอน ของชีวิต มันก็จะมี อะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ เข้ามาทดสอบเราตลอด ฝึกใจเราตลอด ถ้าเราสามารถมองปัญหาให้มันกลายเป็นแบบว่า สิ่งที่มันเป็นเรื่องท้าทาย แล้วให้เราแก้ได้ ผมอยากให้คุณมองแบบนั้นมากกว่า อย่าเอามันมาทุกข์ เพราะว่ามันเกิดจากคนอื่น แต่ว่าเราก็ดันมาทุกข์แทน อะไรแบบเนี้ย ผมก็อยากจะให้ลอง ปรับตรงนี้นิดหนึ่งดูแล้วกันว่า เออ ถ้ามันแก้ที่อื่นไม่ได้ งั้นแก้ที่เราดีกว่า เพื่อนเขาสนุกโอเค งั้นก็ปล่อยเขาไป แต่เราก็ถามเพื่อให้เขาโหวตแทน ถ้าเขาเห็นด้วยก็เอาตามนั้น อะไรแบบนั้นนะครับ
ครับ เออ ครับ อา อืม ครับ อืม อืม ครับ เออ อืม เออ ครับ อืม ครับ เออ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ เออ ครับ เออ ครับ เออ ครับ ได้เลยครับ โอ้โฮ! รู้สึกดีขึ้นมาเลยครับ รู้สึกโล่งเนาะ เหมือนกับการที่คุณ เอ่อ ได้มาระบายกับคุณเนี่ยนะครับ ก็อยากจะขอบคุณมาก ๆ นะครับที่มารับฟังปัญหาของผมครับ สวัสดีครับ